Sì, esatto, però ti devo dire anche che questa cosa l'ho diciamo che l'ho l'ho abbandonata, nel senso ho smesso di farmi, ehm, convincere o di farmi fagocitare troppo dal fatto che dovevo dire sempre sì, ma questa cosa è chiaramente una cosa che avviene in maniera graduale, ehm, soltanto
Iniziata? Certo, cioè comunque hai un bel cappio al collo
Eh, esat
perché cioè non ti permette comunque di vabbè, uhm, avere un processo decisionale vita diciamo autentico perché dici: "Ah no questo non lo faccio perché se no poi lui ci rimane male, no, questo non lo faccio per", uhm.
Sì, diciamo che non ti conviene s Esatto, secondo me non ti non ti consente nemmeno di avere un una possibilità di sai di di di tranquillità, di affrontare con tranquillità e serenità le cose.
Eh, cioè più più che altro non sei, mhmm, autentico, cioè non sei spontaneo, capito? Tendenzialmente te ne dovresti fregare di quali sono le ripercussioni delle tue azioni. Certo, uhm, se stai pensando di buttare l'amianto magari a mare, no, però
No vabbè, certo, dico qui parliamo di cose un pochino meno
<chuckles> Sì, no, stavo s
pochino meno sostanziose, per carità. Ehm, non parliamo di di aiuto, e
Allora, ehm ah sì, di danni ambienta no non ci siamo capiti, ci siamo capi
No, di danni ambientali no, parliamo di aiuto alle persone magari, però sai a volte ho scoperto anche che le persone un pochino si approfittano del fatto che c'è qualcuno che l'aiuta sempre. <tsk> Cioè mi è capitato delle un'amica in particolare che è un pochino in questo senso sanguisuga nei confronti dell'energia degli altri.
Mh-mh.